Ja.
Mhm, mhm.
Es ist nur 'ne wenn's mit dem Staat zu tun hat, dann sollte das nicht so sein. Dann sollte dann sollten da keine religiösen Symbole sein.
Hm. Ja, also, hm.
Also
Naja, gut.
Ja, so sehe ich das. Hm, ich denke vielleicht kann man Religion auch dazu benutzen, ähm hm. Man man k ich man könnte Religion dazu benutzen, um ein
Was denn?
um eine bessere, ähm, Politik zu führen.
Mm.
Aber man man müsste es halt richtig anstellen und <chuckles> ohne so
Da bin ich mir gar nicht so sicher drüber, denn das bringt nur Probleme. Da ist ein ein Grund, warum wir Religion und, äh, Regierung separat halten. Denn das das gibt ganz schnell blö böses Blut, ganz schnell. Oh weia. Ja, ja.
Oh, okay. Mhm. Okay. Ah. Und und du glaubst das ist weil
Ja, äh, schau dir's an. Äh, weil schon schon immer ja.
weil Menschen halt sich dann dagegen wehren, weil die 'nen anderen Glauben haben?
Ähm, nicht, nicht um das, ja, und, ähm, selbst mit dem gleichen Glauben. Ich meine, schau dir's an, das ist doch immer nur über und über Macht und und, äh, Unterdrückung. Und, ähm na, damals hatte die Kirche
Mhm.
hatte doch so eine Riesenmacht und jeder musste nach ihrer Fidel tanzen. Und wenn du das nicht getan hast, dann wurdest du gefoltert und ermordet. Und die Religion hat auch, was man damals eine Regierung nennen konnte, natürlich auch kontrolliert und sozusagen ein bisschen unterdrückt, äh, sodass sie, die totale Macht hatten.
Mhm. Mhm. Mhm.